คือเราอะค่ะ มีความรู้สึกว่าทุกครั้งเลยอะที่ ที่เหมือนแบบว่าได้รับคำติชม หรืออาจจะยังไม่ได้รับหรอก แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่ะจะ จะมีความกังวลในเรื่องของ อ่า คำติชมจากผู้อื่นนะคะ หมายความว่า เหมือนแบบว่า เออ เหมือนจะอยาก ไม่ อาจจะไม่กล้ารับฟังหรือว่ากลัวว่ามันจะแบบว่า เอ๊ มันจะร้ายแรงไหม หรือว่าเวลาที่ได้ยินแล้วก็จะมีความรู้สึกว่า <tsk> มันกระทบกระเทือนจิตใจเราเหลือเกิน แล้วเราก็จะคิดย้ำคิดอีกว่า อุ๊ย ถ้า ถ้าเป็นเรื่องงานเราก็จะแบบว่า "อุ๊ย ตรงเนี้ยลืมทำไปได้ยังไง ลืมไปได้ยังไง" ก็เอา เอากลับมาคิดที่บ้านนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นกับคนในครอบครัว ก็จะแบบ เออ มีเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาที่ ที่แบบค่อนข้างเร็ว หมายความว่าถ้าใครแบบติชมมาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะมีความแบบโกรธ มีความหน้างอใส่เร็ว อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะรู้ว่า เอ๊ เราจะควรที่จะทำยังไง ที่จะปฏิบัติ อ่า เขาเรียกว่าจัดการปฏิกิริยากับทางอารมณ์ของเราเนี่ย ให้มันอยู่กับที่กับทาง ไม่ต้องขึ้นลงมากนักกับคำติชมเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อ๋อ บ สำหรับ เอ่อ เรียกว่าปัญหาที่คุณเจอเนาะ อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า ทุก ๆ คนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะสามารถ เอ่อ รับมือกับคำติชมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ นะครับ ดังนั้นการที่เราจะกังวลเวลาได้รับคำติหรือคำชมเนี่ย บางทีมันก็อาจจะเป็น เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาทั่วไปของ ของมนุษย์เลยก็ได้ ที่แบบว่า เอ่อ ต เตรียมรับมือกับ กับผลลัพธ์เนาะ เพราะว่าการที่เขาจะมีคนมาติชมกับอะไรสักอย่างกับเรา แล้วเราต้องระวังตัวเนี่ย หมายความว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างลงไป อาจจะเป็นเรื่องที่ เอ่อ เรื่องที่เราทำได้ดีแล้ว หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ เอ่อ เราทำแล้วมันอาจจะมี เรียกว่าจุดติดขัดในใจของเราก็แล้วแต่นะครับ เราเลยอาจจะไม่สะดวกที่จะรับคำติชมจาก เอ่อ บุคคลอื่นนะครับ แต่ว่าอาจจะสอบถามนิดหนึ่งครับว่า เออ ในส่วนที่ต้องการปรับอารมณ์เนี่ยครับ คือในกรณีที่ได้รับการตำหนิอย่างเดียวไหมครับ หรือว่า เออ รวมถึงการได้รับคำชมด้วยครับ?
อืม ส่วนใหญ่จะเป็น คำ ตำหนิค่ะ คำชมเนี่ยแบบสบาย มาก คำชมก็จะ ย จะ จะไม่ถึงกับว่า โอ้โฮ แบบ เอ่อ เหลิง แล้วแบบ โอ้โฮ ดีใจออกหน้า ออกตา ก็จะ ย น้อมรับแบบ เออ ขอบคุณค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ก็จะพายะ ก็พยายามทำให้ดีที่สุด อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เป็นแนว ๆ แบบ เออ น้อมรับแบบนอบน้อมนะคะ อ่า แต่ว่าพอเป็นคำ ค่ะ
อืม อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อ๋อ โอเคครับ เพราะว่าวัน ครับ อ่า เพราะว่าใน ในบางกรณีเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึก เอ่อ เรียกว่าอึดอัดใจ หรือว่า เอ่อ ทำตัวไม่ถูกเวลาได้รับคำชม แบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่า เอ่อ คืออย่างในกรณีของคุณเนี่ย คือ เออ ในกรณีได้รับการ เออ ตำหนิอย่างเดียวเลย ใช่ไหมครับ เอ่อ ถ้าอย่างงั้นเนี่ยครับก็ จริง ๆ แล้วเนาะ คือก่อนที่เราจะ เรียกว่าจัดการกับอารมณ์ตรงนี้เนี่ยครับ เราอาจจะต้อง ม เอ่อ เรียกว่าทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนนิดหนึ่งว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยคือเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่สามารถ เอ่อ เรียกว่า เอ่อ ไม่ได้สมบูรณ์แบบ นะครับ เราเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบ และทุกคนเนี่ยไม่ได้มีใครสมบูรณ์แบบ แล้วก็ในเรื่องต่าง ๆ ที่เราลงมือทำไปเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับ ไม่มากก็น้อยนะครับ หรือต่อให้เราไม่มีความผิดพลาดเลย อือ เลย อะนะครับ เอ่อ ทัศนคติหรือมุมมองของคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา นะครับ ดังนั้น เอ่อ ตรง ตรงนี้เนี่ยครับ ถ้าเกิดคุณ เอ่อ เรียกว่ายอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ได้นะครับ เอ่อ ไม่ว่าเสียงที่มากระทบหูคุณเนี่ยจะเป็นเสียงที่ชื่นชม หรือว่าเป็นเสียงที่ตำหนิติเตียน หรือว่า เอ่อ อาจจะถึงขั้นโจมตี มุ่งร้าย ใส่คุณเนี่ย มันก็อาจจะปล่อยผ่านได้นะครับ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไป เออ โฟกัสกับมัน หรือว่าพยายามพิสูจน์ตัวเองกับใคร นะครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยก็คือ คืออย่างที่บอกว่า เราเนี่ย เออ เราก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่สามารถปิดได้ แล้วก็ เอ่อ การ การที่เราผิดพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่นิยามความเป็นตัวตนเราด้วยซ้ำนะครับ ดังนั้น เออ ตรงนี้เนี่ยการที่เราอาจจะเคยมีจุดที่ผิดพลาดบ้างเนี่ย มี เอ่อ จุดที่ละเลยไปบ้างเนี่ย แล้วมีการตำหนิเกิดขึ้นนะครับ เออ คือเขาไม่ได้ตำหนิที่ อ ตัวเรา แต่เขา ตำหนิที่เหตุการณ์ที่ ร เราอาจจะทำไป หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ ครับ ดังนั้น เอ่อ ในส่วนที่แบบว่าบางทีเราจะ อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรืออะไรเนี่ย ถ้าเราแยกแยะได้ว่าจริง ๆ แล้วเขาไม่ได้ตำหนิที่ตัวเรา และไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนแบบที่เขาทำ เอ่อ แบบที่เขาพูดมาไปตลอดเวลาหรือไปตลอดกาล นะครับ อันนี้มันก็แค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง ที่บุคคลอื่น บุคคลหนึ่ง มีความคิดเห็นไหมครับ แต่ครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับครั้งนี้เลยว่า เอ่อ เราจะต้องทำผิดซ้ำเดิม หรือว่า เอ่อ ความผิดครั้งนั้นเนี่ยจะมีคนมาจับตา จ้องตาเราว่า เออ เราจะทำผิดอีกไหม หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ มันไม่ได้ เอ่อ เรียกว่าในความเป็นจริงแล้วมัน มันไม่จำเป็น แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็คือ เอ่อ อยาก ห จะให้คุณแบบว่าเลือกที่จะ เอ่อ เรียกว่ารับคำตำหนิเนาะ แล้วก็ เอ่อ อาจจะมอง เรียกว่าเปิดใจในการรับฟังนิดหนึ่งว่า เออ สิ่งที่เขาตำหนิเนี่ยมันมีเค้าโครงความจริงมากน้อยขนาดไหน ถ้าเราฟังแล้วเรากรองดูแล้วด้วยใจที่เปิดกว้างเนี่ย แล้วรู้สึกว่ามันไม่จริง มันมาจาก เรียกว่ามันมาจากอคติของเขาเนี่ย เราก็ ค ค่อยปล่อยผ่านไป แต่ว่าถ้าเกิดเรากรองดูแล้วเราพบว่า เออ ตรงเนี้ยที่เขาตำหนิมา เราก็ เออ เรามีโอกาส เรามีช่องทางในการปรับปรุงได้จริง ๆ ด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะเป็นผลดีต่อเรา เพราะเราก็จะได้ เอ่อ ได้รับฟีดแบ็ก ได้รับแบบ แบบว่า เอ่อ มุมมองในการปรับปรุงตัว หรือว่าในการ เอ่อ ปรับปรุง ให้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ เพราะว่า เอ่อ อย่างตัวเราเนี่ย เราเพื่อ เพื่อ ที่จะให้มันสบายใจขึ้น เราก็ต้องบอกกับตัวเราด้วยว่าเรายังเป็นคนที่สามารถพัฒนาได้นะครับ เราไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วที่ เอ่อ อะไรมา เรียกว่าอะไรมาสะกิดนิดหน่อยก็ ก็ล้น อะไรแบบเนี้ยอะครับ ก็อาจจะช่วยให้คุณ เอ่อ ทำใจ เรียกว่า เอ่อ รับกับคำติชมได้ง่ายขึ้นด้วยอะครับ
ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบ เป็น เป็นคำแนะนำที่ดี แล้วก็ อ่า ต้องมา เขาเรียกว่า คอยสอนและคอยเตือนตัวเอง อ นะคะ ในเรื่องของความที่ว่า เออ เราทุกคน รวมทั้งเขา รวมทั้งเราเนี่ย คือไม่มีใคร ไม่ว่าจะเขา หรือไม่ว่าจะเราเนาะ ก็ ก็ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นน่ะ แล้วแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกัน เอ่อ แล้วคำที่คุณพูดมา ในเรื่องของการ เหมือนแบบอาจจะ อ่า แยกแยะว่า สิ่งที่เขาพูดเนี่ย มันมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราสามารถ แยกแยะได้ บางครั้งแยกไม่ได้ไงคะ <laughs> บางครั้งอารมณ์มาก่อน อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบ อาจจะแบบ โอ้ มันก็จะขุ่นมัวไปเสียหมดเลย เลยไม่ทันได้แบบแยกแยะดีเลยว่า โอ้โฮ เขา เขาพูดมา อย่างเงี้ย มัน มันหมายความว่ายังไง? แล้วเนี่ยต้องการอะไร? ทำไมมาพูดแบบนี้? อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ณ ณ ตอนที่เกิดเหตุมันจะเป็นประมาณนี้ อ่า มัน มันก็จะแบบเหมือนหุ หัวก็จะแบบตื้อ ๆ เลยว่าแบบ ฮึ่ย! อะไร แบบหูก็ดับ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าพอ พอคุณพูดมาปุ๊บเนี่ย ก็ทำความเข้าใจได้ แล้วก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตรงนี้ ในเรื่องของการเปิดใจรับให้กว้างไว้ แล้วก็ค่อย ๆ มาพิจารณา ณ ตอนนั้น คือยังไม่ตัดสินว่าแบบ
อา ใช่ครับ ไร อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา ครับ อา ครับ อืม ครับ อา ฮึ ครับ ครับ
พ ถูกหรือผิด แต่ว่าค่อยพิจารณาก่อนว่า คำพูดที่เขาพูดมาเนี่ย มันมีส่วนไหนที่จะนำมา ม มาปรับปรุงเราได้ แต่ถ้ามันไม่ได้แบบมีประโยชน์แก่เราเลยเนี่ยค่ะ เนี่ยเราก็จะพยายามแล้วทำ ทำให้กลายเป็นว่าแบบลม แล้วก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจ ให้มันผ่านไป อย่างเงี้ยนะคะ ก็ ก็รู้สึกว่าทำได้ค่ะ จะพยายามนะคะ
อา เรื่อยครับ ครับ อืม ครับ เพราะว่า ครับ ยินดีเลยครับ เพราะว่าจริง ๆ เนี่ยที่อยากให้ เอ่อ เปิดใจ และรับฟังก่อนเนี่ย เพราะว่า เอ่อ เราก็จะได้เห็นเจตนาของเขาด้วยเนาะ คือถ้าเขาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริง ๆ เนี่ย แปลว่าจริง ๆ แล้วเขาก็มีเจตนาที่ดีต่อเรา อยากให้เราสามารถพัฒนาขึ้นได้ หรือว่า เอ่อ ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกในครับ แต่ถ้าเกิดเรา เอ่อ เปิดใจรับฟังดูแล้วเนี่ย รู้สึกว่า เอ๊ะ! เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเลย เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ แล้วเราก็ทำเต็มที่แล้ว คือการที่เขามาตำหนิเราเนี่ยมัน มัน มันไม่แฟร์เลย อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ อย่างน้อยเราก็จะได้รู้เจตนาเขาด้วยว่า จริง ๆ แล้ว เอ่อ เจตนาเขาเนี่ยอาจจะมีอคติต่อเรานะครับ ไม่ ไม่ได้แบบว่า เอ่อ เป็นการติเพื่อก่อ หรืออะไร แต่ว่าต้องการตำหนิติเตียนมาที่ตัวตนของเรานะครับ แล้วก็ เอ่อ จริง ๆ ผมอาจจะสรุปได้เล็กน้อยว่า การที่คุณรู้สึกว่า เอ่อ เวลามีคำติชมเนี่ย เอ่อ อะไรมาหาทางคุณเนี่ย แล้วคุณรู้สึกว่า อารมณ์มันมาเลยเนี่ย จริง ๆ แล้วมันอาจจะเป็นที่ เอ่อ อันนี้อาจจะเป็นทัศนคติของคุณต่อตัวเองว่า เอ่อ จริง ๆ แล้วฉันเป็นคนที่ทำอะไรแล้ว ส พยายาม เรียกว่า ทำอะไรได้สมบูรณ์แบบแล้ว ดังนั้นการที่คุณมาติเนี่ย มันมาสัมผัสต่อความสมบูรณ์แบบของเรา ซึ่งจริง ๆ แล้ว ตรงเนี้ยเนี่ยครับ คุณก็อาจจะต้องปรับมุมมองตรงนี้ว่า จริง ๆ แล้วเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ อืม ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ และยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็จะช่วย เรียกว่า เปิดประตูในการพัฒนาตัวเองของคุณได้ด้วย แล้วก็ เอ่อ ช่วยในการรับมือกับคำติชมต่าง ๆ ได้ ได้ เรียกว่า เป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยครับ
อือ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อันเนี้ยจริงค่ะ เพราะว่า โอ้ ก็ ก็เหมือนรู้เลยว่า ว่า ใน ในส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ที่เรามี มีปฏิกิริยาแบบเนี้ย แบบเร็วกับคำติ บาง บางที คือ คือจริง ๆ แล้วหน้าตาก็ไม่ได้ออกนะ แต่ว่าคือ ตัวเราเองเนี่ยแหละรู้ว่าแบบ ข้างในอะค่ะ ข้างในมันแบบ อืม ต้อง ต้องนับ 1-10 อะไรเงี้ย ข้างในก็คือแบบร้อนเลยล่ะ แต่ว่าก็พยายามเก็บ เก็บ อ่า หน้าตา เก็บท่าทางไว้ ไม่ได้โต้ตอบเลยนะคะ ปกติจะไม่ค่อยโต้ตอบเลย แต่ว่ากลับเอามาคิด อ่า แล้วก็พิจารณาทุกคำทีหลัง แต่ว่ากว่าจะพิจารณาได้ก็โกรธไปแล้ว อะไรเงี้ย โอ้โฮ ก็ใช้เวลา ทีเนี้ยพอคุณพูดในเรื่องของการ ที่ว่าตัวเราอะ แล้ว แล้วก็เป็นความจริงนะคะ คือเราอะเป็นคนที่ชอบแบบพยายามมากที่จะทำให้ทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนอย่างที่คุณว่าเลย คือ บางทีแล้วอะ เราคิดว่า เราเต็มที่ พอเราต้องทำอะไรอย่างเต็มที่เนาะ มันก็ใช้ พละกำลังเยอะอะ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ พยายามฝึกฝนทุก ๆ สิ่งอย่าง แล้วพอมาโดนตำหนิเนี่ยมันเหมือนแบบ โอ้โฮ แบบ เฮ้ย ยังไม่ดีพออีกเหรอ อะไรเงี้ยค่ะ ก็ ก็เลยเหมือนที่คุณบอกเลย เหมือนแบบว่าเรา เราจะปรับปรุงตรงนี้ ในแนวคิดของเราในเรื่องของ ของการที่จะคอยบอกตัวเองว่า เออ ไม่หรอก มันยังมี อ่า เรายังไม่สมบูรณ์แบบ ยัง ยัง ยังมีจุดที่เราจะสามารถปรับปรุงได้ ถ้าเราทำตัวแบบ <smacks lips> กว้าง ๆ แบบทำตัวใจก้ำ ใจกว้าง ๆ แล้วก็รับได้กับ กับทุก คำแนะนำ จะเป็นคำติชมก็เถอะ แต่ว่าก็จะรับเอามาพิจารณาก่อนดูซิ อ่า อันนี้ใช่ เอาลงตะกร้าขวา อันนี้ไม่ใช่เอาลงตะกร้าซ้าย แล้วก็เททิ้งไปแบบเนี้ยนะคะ โอ้ ก็คิดว่าเราจะทำได้แบบ เอ่อ คิดว่าจะทำได้ล่ะค่ะ แล้วก็คิดว่ามันจะทำให้ตัวเราเนี่ย เหมือนแบบมีความสุขขึ้นมากด้วยค่ะคุณ เพราะว่าหลาย ๆ ครั้งอะ การที่เราเอาคำพูดคนมาคิด หรือว่ามาเนี่ยมี เป็นอารมณ์เนี่ย มัน มันไม่มีความสุขเลยอะคุณ เพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเนาะ เราก็ต้องอยู่กับคนแล้วเราต้องคอยได้ยินคำ ติชมอยู่เรื่อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ อะค่ะ รู้สึกว่าแบบดีมาก แล้วเราอะ อ่า จะนำมาปรับใช้แล้วก็เชื่อว่าเราจะมีการ อ่า มีพัฒนาการทางอารมณ์ อ่า ที่ดีขึ้นนะคะ ขอบคุณค่ะ
ครับ ครับ อา ๆ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อือ ครับ อา ครับ ครับ ใช่ ครับ ครับ อืม ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ด้วยความยินดีเลยครับ ก็อย่างไรตรงนี้ผมเอาใจช่วยนะครับ เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ย เอ่อ การเปิดใจเนี่ย ต่อให้พูดไปมันเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย ๆ เนาะ แต่ว่าสถานการณ์จริงเนี่ย มันก็แล้วแต่บุคคลว่าจะ เอ่อ ทำได้เร็วมากน้อยอย่างไรนะครับ ก็ยังไงตรงนี้เอาใจช่วยอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ เอ่อ ขอให้คุณสามารถ ก้าวผ่านจุดนี้ แล้วก็พัฒนาเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นได้อีกนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ